آه بالضبط بالضبط يعني ف فلأ وإحنا أصلًا، <tsk> مبدأ السمك الني بالنسبة لنا حاجة مُستبعدة أو مش في ثقافتنا إطلاقا. آآ ولكن آمم الـصوصات بقى يعني، اللي أنا تعلمته إن الـصوصات اللي بتنزل أصلًا مع السوشي مع السوشي هي اللي ب بيسأسأوا فيها السوشي كده مش عايز أقُل بيسأسأوا مش للدرجة دي يعني بس ب بتتحط كده زي من آه يعني آآ دي دي بيبقى من ضمنها حاجات بتقتل البكتيريا ومن ضمنها حاجات مثلًا بتعادل أو بتطهر البُق بعد، آآ، بعد ما تاكل قطعة السوشي. فطلع الموضوع مش مش حاجة مُ مُ تضايق زي ما إحنا متخيلين في ثقافتنا كمصر يعني. لأ، هو في يعني هم هم برضو نُضاف والله ويعني بيطهروا بُقهم بعد ما ياكلوا من خلال الـصوصات حتّى تحسها لادعة كده وقويّة، آآ، فالصراحة لقيت إن الموضوع لأ كثقافة هو مختلفة بس، هو فعلًا حاجة نضيفة وحاجة كويّسة. وهو بُص السوشي بالنسبه لي عامل زي اللب كده عارف إن أنت تيجي مود كده ساعات تحس إن أنت عاوز تاكل لب، آه يعني هو مش أكله، عارف تييجي أوقات مثلًا أنا عايز أكل لب مثلًا، عايز أكل، آآ، فشار. آه جنب حاجة، بالضبط.
أها فهمتك. امم. <chuckles> ،بجد، آه. يعني ده تاكله جنب حاجة ما بتاكلوش أساسي وما ينفعش يبقى وجبتك الأساسية؟
لأ لأ ما ينفعش عارف هو مود كده هو عايز أكل سوشي فده من ضمن الح الأكل الآسيوي كمان بصراحة جميل أوي ومميز يعني، بس لو مش معمول لو البهارات ال ليهم طرق في الأكل جميلة أوي يعني ليهم طريقة أفتكر اسمها ترياكي وفي طريقة تانية برضو
امم. <laughs> آه بتحب إيه تاني في الأكل الآسيوي؟ آه.
الطريقة برضو مختلفة كده جربتها كانت لذيذة أو ممكن مش متذكر اسمها، بس أكلهم بجد عايز أقُل لك مميّز أوي وطق آمم ق قوي، نكهته قويّة وبجد بيغيَّر لك الـمود كده ولذيذ يعني.، من ضمن برضو الحاجات اللي باحبها أوي في حاجات عربيّة برضو خطيرة، يعني مثلًا أوّل حاجة المحببة للقلوب المصريين، الشاورما السوري طبعًا دي يعني، <laughs> حبيبة الملايين طبعًا مع الشو
المفرو زي إيه؟ آه.. <chuckles> يعني أنت بتفضل الشاورما السوري عن الشاورما المصري؟
لو فراخ آه أفضل السوري، لحمة لأ بأميل للمصري، يعني المصري مع شويّة طـح آه مع شويّة طحينة، ده يعني حاجة تانية طبعًا لا يُعلي عليها. بس الصراحة الشاورما الفراخ، الصراحة إخوتنا السوريين يعني شاطرين أوي فيها بجد بيعملوها مع التومية مع المخلل بتاعهم بجد هم شاطرين أوي. آآ برضو باحب أوي المنسف، غالبًا المنسف ده أردني لو أنا فاكر صح. آه طريقة برضو في تسوية الفراخ كده
اللي هي في عيش كايزر دي. <laughs> امم. ما شاء الله، آه. .ثجميل أوي، آه، آه أو يمني هو موجود في كذا بلد في المنطقة دي.

آه بُص هو لو اتكلمْت طبعًا مع أجانب يعني تبدأوا بقى كل واحد ي يحْكِي عن تجاربه مع الأكل عمومًا مع المطعم اللي هو أو نوعية الأكل اللي هو متعوّد عليها. يعني الصراحة حتة مشاركة ال آمم الأكلات المختلفة مع الأجانب بتبقى من الحاجات اللذيذة أوي لإن هم ي بيبدأوا بقى تسْمَع منه مثلًا آآ، مثلًا في الهند أو بعض الدول الآسيوية بيعتمدوا أوي موضوع البهارات، هم بيقدسوها جدًا. في دِوَل مثلًا آآ، الشطة عندهم يعني بياكلوها آآ مش فاكر آه، ي حرفيًا بالمعلقة، اللي هو الأكل تبقى أنت قاعد يعني مش قاعد على بعضك من كُتر الشطة وهو بالنسبة له ويعملوا كده في الفطار مثلًا أو في العشا، فاللي هو بتسْمَع آه، آه، آه، يعني تسْمَع عن تجارب في دِوَل بجد بتعمل حاجات غريبة في موضوع البهارات ده و وتبدأ بقى يعني آمم، ت تِشارِك بقى يعني تسْمَع بجد، الواحد بيسْمَع حاجات لذيذة ومختلفة وبيكتسب تجارب مختلفة. أنا لمّا أحب أتكلم مثلًا عن نفسي آه، يعني ممكن الأكل المصري من المطاعم ال أو من ال <clicks tongue> آآ، من المطابخ ال المميزة المشهورة أوي آآ، مشهور عندنا مثلًا حاج الفلافل، الأجانب بيعرَفوا الفلافل كويس أوي على فكرة، يعرَفوا الكشري المصري. آه، آه، بالض
آه. بالمعلَقة. أهم. كمان آه، إمم. آه، عشان بيجربوها برّا. الحاجات دي منتشرة برّا مثلًا فهم عشان كده عارفينها، عندهم خلفية عنها يعني؟
مثلًا آه، يعني بيبقى في حتى مطاعم مفتوحة اللي هو للتجربة يعني هو المطعم ده بي زي ما إحنا مثلًا عندنا مطاعم آسيوية أو مطاعم آآ، تركية أو كذا، هم كمان بيبقى عندهم مطعم مثلًا مصري، فبتبقى تجربة بالنسبة له مختلفة. أول حاجة بتبقى موجودة مثلًا الفلافل، الكشري المصري، الحاجات دي. حتى عارف عندنا برضه كن كنت ساعات أوقات كده مثلًا أدْخُل آآ، أوبن بوفيه مثلًا أو حاجة، آآ، أوتيل مثلًا في أجانب أو حاجة، فتلاقي في رُكن كده على جنب عربيّة كشري وكشر طبعًا عربية الكشري دي المصريين ما بيقربوش منها، إحنا بن بال الأوبن بوفيه فآه، إحنا بن بنرُوح للحاجات التانية. <laughs> ف فالواحد لمّا جه آه، باللحمة مثلًا طبعًا قبل ما اقول حاجة آه، بيبقى في بالضبط، لكن بيبقى بتبقى موجودة بقى حاجة رمزية كده للأجانب، يعني هم بييجوا بقى ي ياكلوا الحاجات دي بالنسبة لهم بالضبط، لإن الحاجات دي مش موجودة عندهم، بالضبط، مش موجودة عندهم، فبتبقى تجربة مختلفة، بتبقى تجربة لذيذة. فدي من الحاجات اللذيذة برضه اللي بتفْتَح الكلام كده وتفْتَح نِفس للكلام يعني وتبدأ تشارِك وتحْكِي تجارب مختلفة. والمطبخ المصري مميز يعني أنت عارف حواراته ما بتخلصش يعني يعني
إمم. فهمتك. إمم. <chuckles> آه. إحنا بناكلها كُلّ يوم بقى هياكُلها في هياكُلوا كشري تاني في الأوتيل <chuckles> آه، اللحمة. <giggles> إمم، ييجوا يجربوا بقى يكتشفوا الأطباق ال بتاع البلد. إمم.